А, слушай, вот у меня такая проблема, м, с которой я не могу справиться уже очень долгое время. Вообще на протяжении, наверное, а, 10 лет с момента, м, мое моей ещё учёбы в университете, эм, и затем работы, которая была сначала удалённой, потом не удалённой. В общем, мой график сна, он абсолютно испортился, и он не смог наладиться даже после моего переезда в другую страну, где абсолютно другой часовой пояс и вроде бы, м, такой шанс всё исправить, даже с, э, момента старта моей работы, э, уже в офисе, офлайн, а всё равно получается так, что даже в рабочие дни, когда мне нужно вставать очень рано, там, в 6 утра, м, я всё равно не могу лечь, а, в нормальное время. И каждый раз в один день у меня это может получиться, и вроде бы я так этому рада, а потом на следующий день я снова там сижу до 2 часов ночи и сплю 4 часа. И из-за такой вот нерегулярности я постоянно себя чувствую какой-то вялой, м, какой-то абсолютно усталой, и мне самой это не нравится. И даже когда я сплю вроде бы достаточное количество часов, но ложусь очень поздно, я всё равно просыпаюсь разбитой и, м, абсолютно не ощущаю вообще никогда, м, какого-то, а, действительно, м, ощущения бодрости после того, как я посплю. И вот я не знаю, что с этим делать. Это уже на каком-то, по-моему, психологическом уровне у меня происходит. И, м, я пыталась даже принимать мелатонин, и тоже это мне особо не помогло. Вот, а, подскажи, пожалуйста, что я вообще могу с этим сделать или мне уже просто смириться с такой участью и, а, постараться адаптироваться к ней?
М. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, ты знаешь, звучит действительно тяжело, э, что у тебя такой короткий, э, период сна получается, и, а, действительно можно чувствовать себя уставшей после такого непродолжительного сна. Э, и причём это уже звучит так, что это как хроническая проблема, потому что это у тебя не 1 день, не неделю и не месяц, это у тебя уже вот так вот годами происходит. И, э, очень жаль, конечно, что у тебя вот, э, сон, э, в э тво твой сон находится в таком нехорошем положении. А скажи, пожалуйста, а у тебя, получается, сколько примерно за ночь спать?
Да. Да. Ну, знаешь, вообще это, конечно, зависит, э, от дня. То есть, допустим, в рабочие дни, э, когда мне вот надо прям рано на работу приходить, а, и я всё равно ложусь достаточно поздно, у меня получается спать, ну, там, 4-5 часов в самом лучшем случае, но это очень-очень редко 6 часов, но это мне прям надо, вот, постараться и лечь в 12. Вот, а такое прям практически никогда не случается. А в выходные дни у меня, конечно, м, часов побольше, потому что я, как правило, сплю, там, часов до 9, до 10, а иногда даже больше, но при этом я всё равно не ощущаю, что вот я выспалась, и я могу, в принципе, постоянно откладывать там какие-то будильники и проспать прям уже достаточно много часов, то есть даже больше, чем мне нужно, и всё равно ощущать себя очень разбито.
Мгм. М м. М, хорошо. Мгм. Ну, это понятно, что ты чувствуешь себя настолько разбито, потому что в будние дни ты не высыпаешься. Это получается как такой накопительный эффект, э, потому что на самом деле, вот, так как, э, скажем, говорят врачи, э, что нужно спать хотя бы 8 часов в день. А у тебя так получается, что, скажем, у тебя получается работа, да, 5, э, 5 рабочих, э, 2 нерабочих, да? Такой график?
Да. Э, график у меня очень плавающий, и, э, выходные тоже плавающие, поэтому в какие-то недели у меня, там, может быть, 2 выходных, в какие-то 1, в какие-то, наоборот, там, 3, то есть это очень нерегулярно, и это вот тоже мешает, потому что я, ну, не могу д в примерно даже пред предсказать, в какие дни, вот сколько часов я смогу поспать.
Мгм. Ну да, но, а всё равно желательно, конечно же, спать, вот, э, 8 часов каждый день. Ну, там, например, если, там, 1 раз пропустил или 2, то это, конечно, не так страшно, но, я опять же, если это уже на таком постоянном у тебя происходит, э, уровне, э, и то, конечно, э, д даже в выходные, пытаясь выспаться, ты всё равно будешь чувствовать себя разбитой. И вот ты говорила то, что ты пробовала мелатонин, а ты что-то еще пробовала?
Так. Э, ну, я пробовала также немножко ограничить количество кофеина, вообще любого кофеина в вечерние часы, но это тоже не всегда у меня получалось. А какие-то более тяжелые препараты для сна я не пробовала. Мне кажется, наверное, это не очень разумно будет. Э, всё-таки, м, в первую очередь я думаю, что у меня проблема- это именно в привычке. То есть, там, а, допустим, э, в телефон вот это вот посмотреть перед сном, м, как-то, м, отвлекаться на что-то или, э, перед сном тоже там, м, распереживаться о чём-нибудь. Ну, то есть вот такие моменты. Хотя именно вот заснуть у меня, в принципе, проблемы, м, ну, как таковой нет, то есть я не ворочусь, там, полночи, а именно вот сам факт, что я целенаправленно что-то чем-то занимаюсь перед сном, например, вот в тот же телефон смотрю, и просто сама, м, как бы, ф м, физически отодвигаю время отхода ко сну.
Мгм. М, мгм, мгм. Мгм. Ну, понятно. Ты знаешь, э, конечно, вечерняя рутина, ну и вообще, а, э, распорядок дня и рутина, а, дневная, ам, она, а, для хорошего сна, а, конечно же, должна быть определённой. А, то есть, скажем, вот ты сказала, что ты ограничила кофеин, но всё равно не всегда получается ограничить кофеин. Это довольно важно, эм, довольно важное ограничение, особенно в вечерние часы. Может быть, попробовать заменить это на что-то более такое щадящее, а, пт например, э, есть даже бескофеиновый кофе, если тебе нравится вкус, а, много каких-то, м, приятных, а, напитков, а, таких как, например, золотое молоко, ам, скажем, какие-то, эм, а, чаи, которые травяные, успокаивающие нервную систему, можно, например, попробовать заменить, да, какие-то кофеиновые напитки на это. А также, м, а, конечно же, когда ты смотришь в экран, особенно перед сном, это перевозбуждает нервную систему, и даже если у тебя удаётся уснуть, а, всё равно ты можешь проснуться через какое-то количество времени. Ну и, э, это повлияет на количес на качество и количество часов сна. Ам, то есть, э, нужно, может быть, попробовать тоже как-то заменить, э, эм, на что-нибудь ещё. Ты, например, пробовала читать что-то перед сном? Ну, вот, э, чтобы это был не экран, а, например, книга или, э, если ты читаешь на планшете, то там есть различные настройки, а, которые, м, будут, э, менять экран на, а, такой тоже щадящий свет, чтобы это не был вот так называемый вот этот вот синий или голубой свет, а, который не перевозбуждает нервную систему.
Так. Ага. Да. Так, ну да, знаешь, я помню когда-то очень давно я пробовала читать, и действительно, м, это помогало мне, а, почувствовать себя как-то более спокойно, вот как раз без этого раздражающего света. И, наверное, м, это хороший, а, вариант. Я попробую периодически стараться заменять, ам, вот это вот сидение в телефоне, может быть, на какое-то чтение, и попробую понаблюдать, м, как всё-таки это влияет на моё самочувствие. А, и, конечно, вариант с различными другими напитками- это тоже интересно. Я никогда не пробовала вот это вот золотое молоко. Это звучит очень, м, вкусно, и, возможно, м, я как раз-таки попробую обратить на это внимание. А обычно я вечером, м, конечно, не пью кофе, но я пью чай. Это тоже такой кофеиносодержащий напиток, а, хоть и не настолько, ам, концентрированный, но всё-таки тоже он немножко возбуждает нервную систему. Поэтому, да, я попробую, может быть, обратить внимание на какие-то другие напитки, а может быть, на как раз таки чай или кофе без кофеина, и, может быть, это мне поможет. А, а скажи, вот, а как мне вообще, а, психологически попробовать себя, а, заставить, скажем так, всё-таки ложиться, а, м, ну, более-менее в регулярное время и не очень поздно, потому что вот я думаю, что всё-таки в большей степени это именно психологический аспект, что вот я в течение дня, ну, как-то не особо вообще читаю новости, там, не особо как-то захожу в интернет, потому что нет времени. И вот вечером, что называется, отрываюсь и начинаю, там, всё это мониторить, смотреть, ам, там, как-то проверять, а, новости и, и так далее. Вот как мне попробовать этого избежать всё-таки перед сном?
Мгм. Мгм. Мгм. А ты знаешь, а, попробуй такими маленькими шагами. То есть, если ты резко решишь лечь на 2 часа раньше, то, конечно, у тебя организм к этому не привык, и, вот, как ты уже сама сказала, это всё у тебя дело привычки, потихонечку, там, скажем, на 10 минут раньше, на 15 минут раньше. И так постепенно каждый день или 2, ам, уменьшай, э, стрелку часов, как бы двигай ее назад. И, э, через какое-то время у тебя, а, я очень надеюсь, что получится рожит ложиться реально раньше. То есть ты через месяц ш уже увидишь, что у тебя это не 5, не 10 минут, а, скажем, там, час или 2. То есть в зависимости от того, сколько ты возьмешь себе вот этих вот минут назад.
Ага. Мгм. Слушай, это уотличный вариант, потому что обычно я всегда как раз таки пробовала как-то вот сразу же, а, вместо, например, 2 часов ночи лечь в 12. И, конечно, у меня это не особо получалось, потому что всё-таки, м, дело привычки, м, организм уже как-то адаптировался вот к тому, что, а, допустим, раньше 2 часов, там, я как-то особо и не отхожу ко сну. А действительно попробую, наверное, всё-таки делать это постепенно, например, там, по 2-3 минуты, по 5 минут, а, сдвигать время. И ты права, что вот спустя месяц это уже превратится действительно в ощутимый какой-то результат, плюс кэ как правило, как раз-таки вот на привычку нужно, там, примерно месяц, чтобы её внедрить, вот, на постоянной основе. И я действительно попробую. Спасибо большое. Я как-то даже и не задумывалась об этом. А теперь у меня есть какой-то четкий план, и большое спасибо тебе за твои советы.
Мгм. Да. Мгм. Конечно, я очень надеюсь, что ты наладишь свой сон и у тебя всё получится. Было очень приятно пообщаться. Пока-пока.